जी देखिए अ, मुझे ये बात लगातार परेशान कर रही है कि मैं बहुत सारी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। देखिए, एंटरटेनमेंट एप्स हैं, शॉपिंग की मेम्बर्शिप हैं, क्लाउड स्टोरेज वगैरह तक, देखिए इन चीजों की भी मैंने मेम्बर्शिप ले रखी है। लेकिन जब उन्हें काटने की बारी आती है ना, देखिए तो मैं बार-बार टाल देता हूँ। अक्सर लगता है कि अ, अभी काम आ जाएगी, मुझे चाहिए ये और चलो अगली बिलिंग साइकिल से पहले मैं कैन्सल कर दूँगा। देखिए, हर बार सोचता तो मैं यही हूँ, लेकिन अगला महीना भी ऐसे ही निकल जाता है और पैसे कटते रहते हैं। कभी-कभी तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन सी सब्सक्रिप्शन चल रही है और कौन सी मैं असली में यूज़ कर रहा हूँ और क कौन सी असल में यूज़ भी नहीं कर रहा। ऐसी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हैं, जिनको शायद मैं यूज़ भी नहीं करता और उसके पैसे कटे जा रहे हैं। देखिए इस वजह से ना महीना खत्म होते-होते, बजट इतना बिगर बिखर जाता है कि क्या ही बताऊँ आपको। और मुझे गिल्ट भी होता है कि मैं एक एक इतनी सिम्पल सी चीज़ भी मेनेज नहीं कर पा रहा। तो देखिए, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा तनाव अ, पड़ रहा है और मुझे ना पता ही नहीं चलता कि इन चीज़ों को मैं करूँ क्या। मैंने इतनी सारी सब्सक्रिप्शन ले रखी हैं, जब मैं किसी को खोलता हूँ, मुझे लगता है यार क्या म ₹200 तो हैं, कोई बात नहीं देख लेंगे। तो देखिए वो सारी ज जमा राशि इकट्ठी होके इतनी ज़्यादा बन जाती है, कि बजट हिल जाता है तो इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हूँ। कुछ सुझाइए मुझे।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
ओ देखिए, अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, रद्द करने के लिए ना, मैं वैसे मैंने सोचा था एक बार कि मैं है ना, मैं खुद ही सिर्फ़ ए, इसी महीने के बाद में ना, एक मैंने तारीख सोची। मैंने कहा, उस दिन बैठके सारा कुछ मैं कैंसल आउट कर दूँगा। पर देखिए, उससे पहले पता है, क्या हुआ? कि मुझे एक ऐसा ऑफ़र शो हुआ कि, "3 महीने ले लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा।" तो देखिए, मैंने देखा कि हाँ, मैं जहाँ 1 महीना इतना पैसा देता हूँ, तो 3 महीने में कुछ चंद पैसे देके और मुझे 3 महीने मिल रहे हैं, तो बढ़िया है। देखिए, उस समय, शायद मैं लालच में आ गया। पर मैंने फिर से देखा, मैंने फिर पैसे गँवा दिए, और आ जा के मुझे वो चीज़ इतनी चाहिए भी नहीं थी। तो मैं सच में परेशान हो गया और उसके बाद ना, मैंने एक बार फिर से ऐसे, जो अ, नेटफ्लिक्स था, मैं सोचा कि इसका इस महीने रहन रहने देता हूँ, और मैं इस महीने के लिए ना, इसको बंद कर दूँगा और शायद मेरी वो जो आदत है, वो छूट भी जाएगी। तो देखिए, फिर से एक शो आ गया ऐसा, जो मुझे देखना था और मतलब उस दिन खत्म भी हो चुकी थी और फिर मुझे मजबूरन रिचार्ज कराना पड़ा। तो फिर ना, मतलब आज के समय में अगर मेरी मेरे से बात करें, तो मुझे लगता है कि यार, इस चीज़ में से मैंने कभी निकल ही नहीं सकता। अब जो मैंने सब्ज़िस सब्स्क्रिप्शन ले रखी हैं अ, मुझे बिल्कुल उनके पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, चाहे मैं इस्तेमाल करूँ या न करूँ। देखिए, मेरी मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है।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
उम, देखिए, पहले से चला तो रहा था पर दे देखिए, अब इन चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ते हैं, तो देखिए मुझे भी होता है कि चलो कोई बात नहीं, अब वो देखिए वो ये दाम बढ़ाते हैं ऐसे ₹50, ₹100 तो वो इतना महसूस उस समय नहीं होता। पर अगर मैं महीने के म महीने-दर-महीने देखूँ, कि देखिए मेरे प्लान्स भी मैंने देखा है, मैंने काफ़ी चेंज कर दिए हैं। पहले मेरे पास बेसिक प्लान हुआ करता था, आज के समय मेरे पास एचडी वाला प्लान है। तो वो देखिए स अ, ₹150-200 से सीधा मैं ₹400-500 एक ही अ, प्लेटफॉर्म के पीछे मैंने इतने पैसे जो हैं लगा दिए हैं तो देखिए उस चीज़ का गिल्ट बहुत होता है और लगता है कि छोड़ना चाहता हूँ पर छूट नहीं रहा। देखिए मैं जब उसे देखता हूँ ना, देखते-देखते मुझे अ, भावना महसूस होती है कि, मुझे छोड़ देना चाहिए पर पता नहीं क्यों मैं छोड़ ही नहीं पाता इसे।
जी, जी, बिल्कुल। जी, जी।। जी, त देखिए, मैं समझ सकता हूँ। होता क्या है कि आपको लगता है कि मैं सब्सक्रिप्शन ले लिया हो तो मैं देखूँगा, देखूँगा लेकिन कभी-कभी हम नहीं देख पाते हैं, फिर हम ना उसे कैन्सल करने का सोचते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता, तो ये तो सबके साथ दिक्कत होती है। अच्छा, आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपने कभी उसको कैन्सल करने का सोचा या अभी भी आपके पैसे कटते हैं या भविष्य में कटने वाले हैं।
उम, देखिए कैन्सल करने का सोचा तो था मैंने, पर जैसे मैंने आपको बताया ना वो कुछ ना कुछ पता नहीं हर बार उत्पन्न हो जाता है। तो अभी भी सच बताऊँ तो बहुत सी चीजें एक्टिव हैं, अभी भी चल रहे हैं प्लान्स और मैं सच बताऊँ ना आपको तो 2 से ₹3000 मेरे सिर्फ एंटरटेनमेंट में जाता है और अब अगर सारी एप्स मिलाके आप बात करें, तो 3-4000 रुपये चले जाते हैं और 3-4000 में बहुत कुछ हो जाता है, है ना? तो मतलब ये चीज़ें उस समय के लिए बहुत छोटी लगती हैं जब सैलरी आती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं पैसे हैं तो। पर जैसे-जैसे मैं चुकाता जाता हूँ, अब ज़ाहिर-सी बात है पैसे तो कम होंगे। तो जैसे मैं सारा कुछ चुका देता हूँ ना, उसके बाद मुझे महसूस होता है मैंने किया क्या। तो मुझे ऐसा लगता है मैं एडिकटिड हूँ क्या और बहुत से प्रश्न ऐसे उत्पन्न होते हैं मन में। पर देखिए कभी भी मुझे ना वो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, अपने आप से नहीं मिलता, मैंने बहुत बार करने की भी कोशिश की है। पर हर जगह सर्च भी मैंने बहुत बार की है कि इसे मैं मैं इसे छोड़ूँ कैसे? पर वहाँ भी यही आता है कि आप अ, सब्सक्रिप्शन को कैन्सल कर सकते हैं और, और प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। देखिए अब जब मैं और चीज़ों को देखता हूँ, अब देखिए वो अनवेरिफाइड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। वहाँ पे वो पता नहीं है कि आप जो डाउनलोड कर रहे हैं क्या वो सही है, उसमें वायरस तो नहीं है। देखिए वो डर के चलते भी मुझे लगता है कि ले लेता हूँ यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मेरे ना चाहते हुए भी ना, ये चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा चिपक चुकी है। जी।
जी, जी। जी, जी। जी देखिए ये तो मैं समझ सकता हूँ ये दिक़्क़त काफ़ी लोगों के पास होती है और देखिए जब प्राइवेसी की बात आती है कि आपको प्राइवेसी भी चाहिए और आप चाह रहे हैं कि पैसे भी कम स्पेंड करना पड़े तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। ये जल्दी होती नहीं है और इस वजह से आप मतलब काफ़ी लोग आजकल स ऐसे एप की तरफ़ जा रहे हैं जहाँ पे वो पैसे देके सब्सक्रिप्शन ख़रीद सकें। तो जैसे आपने बताया कि आपका ऑटो पे भी ऑन है। आप ऑटोमैटिक पैसे कट जाते हैं हर महीने आ जि जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप रोज़ाना मर्ज़ी मतलब जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपका भुगतान का इस्तेमाल का तरीक़ा क्या होता है? जैसे आप या तो आप कार्ड से करते हैं कि आप किसी यूपीआई एप का यूज़ करते हैं जैसे गूगल पे हो गया, भीम एप हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं?
उम, देखिए मेरे ना वो ऑटो डेबिट लगे हैं। मतलब महीने दर महीने ख़ुद ही पैसे कट जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ भी बहुत होती है और मतलब अ, ज़्यादातर एप्प्स के ऊपर एंटरटेनमेंट वाली या फ़िर जैसे आईक्लॉउड भी है मेरी। तो देखिए उसपे तो ऑटो पे लगा है, ख़ुद ही पैसे कट जाते हैं और मतलब उस समय तो सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है कि ख़ुद पैसे कट गए, कोई आपको कुछ करना नहीं पड़ा। पर देखिए लंबे समय मैंने यही, अ, इसका अनुभव मेरा यही रहा है कि ये चीज़ों को ना ख़राब करता है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोड़ूँ इसे, मैं क्या कर रहा हूँ ये। पर वैसे पहले बताया आपको कि वो कभी हो ही नहीं पाता और मैं मतलब सही तरीक़े से ये चीज़ें सोच ही नहीं पाता कभी। जी।
उ जी। जी, जी। जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ। अ, ये आपको दिक़्क़त काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको ना अ, इसको सही करने के कुछ मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको ये बहुत फ़ायदा करे। देखिए आप पहले क्या करिए ना कि जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी भी तरह की वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन होती है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, जी5 हो गया या किसी भी तौर तरह की सब्सक्रिप्शन जैसे आपने बताया कि आप हो सकता है एप्पल म्यूज़िक का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो। आप हो सकता है कि आईक्लाउड का जैसे आपने नाम लिया तो आईक्लाउड में भी जितना मैं स जानता हूँ उसका भी सब्सक्रिप्शन लगता है। कुछ ही उसमें फ्री मिलता है। तो ना आप इसकी पहले एक सूची बनाइए। ठीक है? आप उसकी स्टेटमेंट निकालिए कि आपके महीने की कितनी उस पे ख़र्च कर रहे हैं आप महीने का। आपके जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अ, उसको आप कितना ख़र्च कर रहे हो, उसका सूची बनाइए। फ़िर सूची बनाकर आप देखिए कि आपका ख़र्च कितना हो रहा है। जैसे कभी-कभी क्या लगता है ना ₹500 तो लग रहे हैं। लेक़िन वो ₹500 इतनी जगह लग जाते हैं कि वो 500 का 5000-10,000 कब हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता। ठीक है? और जैसे जो आप ख़ाते या एप पेमेंट के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको रद्द करने के लिए मतलब आप जैसे वो मैं आपको एग्ज़ामपल दूँ तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि आपने ऑटो पे ऑन कर दिया है तो कभी-कभी क्या होता है हमारे दिमाग से ऑटो पे ऑफ़ करना निकल जाता है। जैसे हमारा काम हो गया। हमने जो भी सीरीज़ देखना था वो देख लिया तो कभी-कभी वो ऑटो पे हम ऑफ़ करना भूल जाते हैं। तो आप ना हर महीने चेक किया करिए कि क्या आपका ऑटो पे ऑफ़ है कि नहीं है। ठीक है? और कभी-कभी उसका स्टेटमेंट भी चेक कर लिया करिए। जैसे डेट, ड्यू डेट क्या है। आपको अगर लगता है कि मुझे नेटफ्लिक्स इस महीने नहीं यूज़ करना है तो आप उसको पहले कैंसल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया कि आप पहले उसको कैंसल कर दें?
बिल्कु उम्म, देखिए कैंसल की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था और एक चीज़ को मैंने सच मैं सच बता रहा हूँ कि कैंसल किया भी, पर फ़िर से देखिए जैसे मैंने बताया ना फ़िर से कुछ ऐसा उत्पन्न हो गया कि मुझे फ़िर से देखना पड़ गया। तो देखिए फ़िर से मैंने ख़रीद लिया था उसे, जी।
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। और देखिए ना, आप कभी-कभी ना, ऑटो पे को कैंसल करने के शब्दों को समझ लिया करिए। मतलब जैसे सबका एक गाइड्लाइन होता है। नीतियाँ होती हैं कि उसको कैसे कैंसल करना है। अलग-अलग एप के अलग-अलग नीतियाँ होती हैं। टर्म्स एण्ड कन्डिशन होता है, तो आप उसको पहले एक बार समझ लिया करिए और देखिए, जैसे हर एक एप के ना, ग्राहक सेवा संपर्क नंबर होता है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपको लगता है कि, "मुझे दिक्कत है या मेरा पेमेंट कैंसल नहीं हो पा रहा है। मैं ऑटो पे को ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ।" तो ऐसा कोई भी आपको दिक्कत होती है, तो आप उसको ऑफ वहाँ पे कॉल करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा सब्स सब्स्क्रिप्शन ले रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों की, तो आप देखिए कि आपके लिए बहुत ज़रूरी क्या है। अगर आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स से मेरा काम चल जा रहा है, तो आप नेटफ्लिक्स का ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा अमेज़न पे से चल अमेज़न से चल जा रहा है, तो आप अमेज़न का ही सब्स्क्रिप्शन लीजिए। तो आप थोड़ा देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत चीज़ देखने के चक्कर में ना, बहुत ज़्यादा सब्स्क्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा। क्या ऐसा कभी कुछ होता है कि आपने एक बार में बहुत ज़्यादा सब्स्क्रिप्शन ले लिया अलग-अलग एप का, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं?
हाँ, देखिए, ऐसा भी बहुत बार होता है, सच बता रहा हूँ।
जी, जी, बिल्कुल। और देखिए ना, कभी-कभी अगर आपका ऑटो पे ऑन है, ऑफ नहीं हो रहा, तो आप इसके लिए ना, बैंक से भी संकप संपर्क कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि अ, जो ओटीटी एप वाले होते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर पाते। तो आप ना, कभी-कभी बैंक से भी बात कर सकते हैं कि, "मेरा ऑटो पे ऑन है। मुझे ऑफ करना है उसको।" तो आप वहाँ से भी जाके ऑफ कर सकते हैं। और देखिए, ये सब मैनेज करना बहुत आसान है। आपको बस थोड़ा मानसिक तौर पे थोड़ा मज़बूत होना पड़ेगा। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी-कभी छोटे-छोटे पैसे ऐसी जगह खर्च हो जाते हैं, जहाँ हमको नहीं समझ आता कि कहाँ खर्च हो गया। फिर हम जब बाद में देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि पेमेंट तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है। और ना, अब मैं आज आपको एक सलाह दूँगा कि आप ऑटो पे ऑफ रखिए। जब आपको ज़रूरत लगे, तब आप ऑन करिए।
उम, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी अच्छे सुझाव थे आपके और इसी से मतलब मुझे लगता है कि आपके सुझाव सुनने के बाद ना, मैं इन चीज़ों पे काबू तो कर सकता हूँ। और बिल्कुल, देखिए, मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, जी, बिल्कुल और मैं हमेशा यहीं पे हूँ। आपको कभी भी कोई ज़रूरत लगती है, किसी भी तरह की मदद, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बात बताई वो आपके लिए बहुत मददगार हो, और आप आगे चलके आपको कोई भी दिक्कत हुई, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।